Ja, absolut, wie ich sehe, bist du auch 'n sehr naturverbundener Mensch und magst am liebsten Outdoor-Sport. Sehe ich das richtig?
Ja, ja, auf alle Fälle. Ich oh Gott ja, ich bin nicht 'n Typ, der jetzt in irgend so 'n Fitnessstudio geht.
Ja, ich auch. Ich auch nicht. Habe ich früher gemacht, aber, äh, ganz ehrlich, da musste ich mich immer so 'n bisschen zwingen, meinen inneren Schweinehund zu überwinden, weil ich das ziemlich monoton finde, an den Geräten zu trainieren, aber ja, genau.
Ja, ja. Genau, es ist monoton und und und du hast keine frische Luft und es gibt nix anzugucken.
Ja, schon gar nicht. Also die Luft in Fitnessstudios finde ich sogar ziemlich muffig, wenn da alle schwitzen und sich die ganzen Ausdünstungen im Raum verteilen.
Ja. Ja, ja, eklig, eklig. Ey, ich habe ich habe das total Verrückteste gesehen, äh, vor vor paar Wochen. Da bin ich, äh, Kajak fahren gegangen und da war so 'n Fitnessstudio direkt am Ufer und und da da da waren die auf Rudermaschinen und guckten auf den auf die Lagune und ich denke: „Mensch, dann springt doch in 'nen Boot”, ja. <chuckles>
Da kann man nicht durchatmen. Am Ufer direkt. Mhm. Oh nein! <snorts> Das ist ja bizarr. Genau, dann können die doch genauso gut in ihr Boot steigen und da auf'm Wasser paddeln. Was soll das denn?
Ja, ja, ganz verrückt. Ich meine, sicher, du bräuchtest dann 'nen Boot, aber ja, das ist das kam mir so seltsam vor.
Trockenübungen.

Ja, das ist das kommt noch dazu. Ich ich will nicht, äh, da mit anderen Leuten mich treffen und dann beim Paddeln quatschen. Ich will in der Natur untergehen und die Seele baumeln lassen und und einfach in Ruhe s
Ich auch, bin da ganz deiner Meinung. Ich kann das höchstens auch beim Wandern, wenn es maximal 2, 3, 4 Leute sind, mehr aber nicht und, äh, man kann da auch schweigen, wenn man sich bewegt und, äh, seine Gedanken nach
Ja, ja. Aber schon beim Wandern also ja, schon schon, wenn du nicht dieselbe nicht dasselbe Fitness äh, Niveau hast als als die anderen Leute, und dann hechelst du denen hinterher und dann macht's ja keinen Spaß mehr.
Ich weiß, ich weiß, so was habe ich schon erlebt auf Wanderreisen. Also, da waren Leute dabei, die waren gar nicht so an der Natur interessiert, sondern wollten nur das, äh, sportliche Programm z durchziehen und das möglichst schnell, und dann sind die natürlich abgezogen und, äh, so war es für den Rest der Gruppe einfach auch nicht tragbar.
Mhm. Ne, ach, um Gottes Willen. Ne, das ist dann nicht schön, ne. Ich weiß noch, meine letzte Wanderung, das sollte eigentlich in hieß, kannst du in 3 Stunden machen, ich habe es in 5 Stunden gemacht, weil ich dauernd g gucken wollte.
Nein. Ja, soll jeder in seinem Tempo machen, finde ich.
Genau. Ja.
Ja, war schön, darüber zu reden. <snorts>
Ja, schönen Tag noch. Tschüss.
Dir auch, tschüss.

Ja, ja. Ja, dieses E-Bike, was ich hatte, das fuhr auch nicht ganz von allein, also, du musstest trotzdem noch treten, äh.
Absolut, es war bei dem auch so. Ich habe da nämlich gemerkt, wenn ich zu viel Elektro gebe, dann leert sich da der Akku schneller und, äh, dann, äh, steht man da irgendwann und kommt nicht weiter. Und bei dem Bike war es so, wenn der Motor nicht lief, dann, äh, kann man da auch nicht vorwärts, also da musste ich auch selber noch sportlich aktiv sein, auch an den Bergen.
Na ja, klar, ja. Ja, ja. Ja, ja, also es war eigentlich ideal, also, ich habe dann trotzdem noch ganz schön Muskelkater gehabt am nächsten Tag. Zumindest konnte ich die Tour machen und sonst wär's gar nicht möglich gewesen.
Ja, ich auch und Hm, da weiß man dann am Ende, was man gemacht hat, das finde ich das Schöne am Fahrradfahren, wenn man, äh, stundenlang mit der Natur verbunden ist, während man so durch die Gegend radelt und dann kommt man
Mhm. Ja, ich ich ach, jetzt bin ich fast traurig, weil ich ewig nicht mehr Fahrrad gefahren bin und jetzt wird das schon zu warm hier, jetzt habe ich gar keine Lust.
Ja, äh, ich freue mich ich freue mich, dass ich jetzt am Anfang meiner Radreise stehe. Ich fahre jetzt den ganzen Monat Fahrrad durch die baltischen Staaten.
Oh, schön. Ja, ich ich fahre dann, äh, später im Sommer nach Deutschland und da habe ich dann auch ähm, da da ge also, jedes Jahr, wenn ich in Deutschland bin, da gehe ich für paar Tage in Spreewald und das ist so mein Paradies, weil man da so herrlich Paddeln und auch Radfahren kann. Kennst
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich war letztes Jahr auf 'ner Radreise im Spreewald. Ich bin nämlich auf dem ja, auf dem Gurkenradweg, ich bin den kompletten Gurkenradweg gefahren.
Ah, dann kennst du dich da aus. Ja, ist schön, ne? Herrlich.
Ähm, da ich aber alleine unterwegs w war, wollte ich dann nicht paddeln gehen, das mache ich lieber zu zweit, aber ich habe 'ne Kahnfahrt gemacht und da habe ich so 'n bisschen das Gefühl bekommen, wie es ist, da durch die Kanäle zu fahren. Ist natürlich schöner, wenn man paddelt, anstatt da, ähm, die ganzen Leute quatschen zu hören aufm Kahn.
Mhm. Oh, das macht super Spa Ja, ja, ne, ne. Also mein Geheimnis ist, ich ich fahre in der Mitte der Woche. Also, am Wochenende wird's auch manchmal ziemlich heftig mit den vielen Touristen und vor allen Dingen, ganz viele, die haben gar keine Ahnung, Kajak zu fahren und die gurken dann rum und, äh, und rammeln ins Gebüsch rein und haben keine Ahnung, das Ding zu steuern. Aber ich gehe dann, ja, also so an 'nem Mittwoch, Donnerstag oder so und dann miete ich mir meistens irgend so 'ne Bleibe, wo wo Kajak und Fahrrad gleich mit inklusive ist.
Oh, ja. Gibt's ja da ganz viel.

Ey, cool, cool. Ey, es hört sich an, als hättest du dein Leben ganz gut da, äh, arrangiert. <snorts>
Ja. Ja, und auch mit viel Outdoor-Sport. Also, neben dem Paddeln gehe ich auch super gerne wandern und ich fahre gerne Fahrrad, habe ich heute übrigens schon gemacht. Ich, ähm
Mhm. Ich fahre auch gerne Fahrrad, aber nur, wenn's flach ist. Ich mag keine Berge. <snorts>
Ja, <snorts> kann ich verstehen, äh, und wenn man richtig viele Berge hat, dann geht’s irgendwie nur mit E-Bike, aber da finde ich's blöd, dass man dann immer auf den Akku achten muss und das ist auch nicht so sportlich wie mit 'nem richtigen Fahrrad ohne E-Bike-Motor.
Ja. Aber manchmal ist es besser. Also, ich habe mir mal so 'n E-Bike gemietet in Österreich. Da war ich an am Wolfgangsee und, äh, wollte da 'ne Fahrradtour machen, z äh, zu dem anderen See, der da um die Ecke war und das hätte ich nie geschafft, so sportlich bin ich nicht und
Ja. Ja. In Österreich braucht man das und auch in Kroatien. Also, da war ich letztes Jahr wieder auf dieser Insel Korčula und die ist ja unheimlich bergig, und da kommt man
Ja, ach, das macht mir dann keinen Spaß, wenn du so strampeln musst.
ne, da kommt man nicht weit mit 'nem normalen Fahrrad und ich wollte halt 'n bisschen mehr sehen von der Insel und dann habe ich mir 1 Tag 'n E-Bike gemietet.

Ganz viel, ja. Und es ist immer so herrlich, weißt, du fällst da aus deinen aus deinem Häuslein raus und und da steht der Kajak bereit und du kannst, also, ganz spontan entscheiden: „Oh, jetzt gehe ich mal,“ ja.
Ja, äh, Spreewald ist wirklich 'n Paradies für Outdoor-Sport. Auch Wanderwege gibt's da zuhauf. Und
Oha, ja, ja, genau. Ich bin da immer 3 Tage und am 1. Tag gehe ich paddeln, am nächsten Tag tun mir die Arme weh, da gehe ich Fahrrad fahren <giggles> und am 3. Tag geht gar nichts mehr, da gehe ich wandern. <giggles>
<laughs> So trainierst du alle Muskeln. Ja, das Schöne, ähm, am Spreewald ist ja, dass viele Häuser da 'n Zugang haben zum Wasser. Da kann man gleich ins Kajak steigen und losfahren.
Genau. Ja, ja, ne, das ist äh, es ist ganz wunderschön. Und was machst du noch so gerne für Sport?
Äh, ja, Wandern, Inlineskaten mache ich gerne. Also, ähm, ich habe früher in Berl ja, in Berlin habe ich l lange Zeit gelebt und da bin ich dann gerne nach meinem, äh, tristen Bürojob aufs Ze aufs Tempelhofer Feld gegangen und habe dann da so 2, 3 Runden ums Feld gedreht auf den Inlinern und habe mir immer vorgestellt, ich wär 'n Flugzeug, das abhebt.
Okay. Das hat mein Neffe mal gemacht. Hört sich gut an. <chuckles> Das das habe ich noch nie gekonnt. Also, äh, ich hatte als Kind hatte ich Rollschuhe, also, so mit mit 4 Rädern an jedem Schuh. Das das war wenigstens stabil. Aber s ja.
Ich auch, ja. Aber als ich dann, äh, Teenager wurde, da kamen die Inliner in Mode und dann habe ich mir zum Geburtstag Inliner gewünscht und da war für mich der Übergang gar nicht schwer. Ich konnte ja Rollschuhe laufen und das ist eigentlich nicht viel anders. Du hast halt nur die Rollen anders angeordnet, das ist aber auch schon alles.
Ja. Ja, äh, ist vielleicht nicht ganz so stabil, weiß nicht. Ich habe es als Erwachsener nie mehr gemacht, weiß gar nicht warum. Aber ich gehe zum Beispiel gern Boogieboarden. Also, wir wohnen hier
Was ist das? Erzähl mal.
Äh, na ja, wie surfen, aber nicht äh, du stehst nicht auf dem Brett. Du liegst das ist so 'n kurzes Brett und das klemmst du dir unter ’n Bauch und und ja.
Ach so, du legst dich dann aufs Wasser, al also, nicht wie das SUP, S-U-P, wo du stehst, sondern, äh, du legst dich drauf.
Ne, es es ist Wellenreiten, also, es genau wie Surfen, äh, bloß dass du nicht auf dem Brett stehst und und es ist 'n anderes Brett. Und ich habe ’ne
Mhm. Ja. Gesehen habe ich sowas auch schon mal.